بُصّ، أنا عندي مشكلة بجد، إن أنا باحس إن أنا مش باعرف أستمتع بأي حاجة خاصة بيّا في البيت يعني آآ، دايمًا في حاجة كده بتخش بتعترض وقتي. آآ، يعني لو باتفرج على فيلم، لو قاعدة كده بافكر مع نَفسي، لازم كُلّ شوية بقى مليون قصة ومليون حاجة وماما، ماما، ماما، ماما، فبجد الوضع بقى صعب جدًا، وبقى بيوترني وبيضغط عليّا يعني، ومحتاجة نصيحتك أتصرف إزاي واعمل إيه؟
إمم، إمم. إمم، فاهمِك طبعًا، ومقدر جدًا ال المشكلة أو ال الم الوضع اللي أنتِ فيه دلوقتي، إن أنتِ يُعتبر مش بتعرفي تركّزي خالص، وأنتِ خارجة مع الولاد وأنتِ بتتعاملي معاهم، ويعني بتكوني خارجة عشان كده ترفهي عن نَفسِك وتفصلي، لكن طبعًا مع زَن الولاد، مع إن أنتِ بتكوني عا بتكوني مخططة لحاجة ممكن ما تحصلش، مش بتبقي مركزة أوي، ودي حاجة واردة تحصل. آآ، بس عايزِك كده تقولي لي إمتى يعني الموضوع ده بيحصل أكتر معاكِ مثلًا وأنتِ بتعملي إيه في العادي مثلًا، وأنتم خارجين سينما والّا وأنتم بتعملوا حاجة معيّنة؟
بُص، هو في العادي يعني، أنا باحس إن أنا مش باعرف أستمتع ب لنفْسِي، كأن ده مش من حقي إن أنا آخد حتى على الأقل نُص ساعة كده Break من كل ال يعني الضوضاء اللي حواليّا دي، يعني لو إحنا خارجين مثلًا في مكان وقررنا إن إحنا نخرج كلنا مع بعض، بنفضل بقى اللي هو تعالَ هنا يا حبيبي، تعالَ هنا. ما باعرفش استمتع يعني، حتى لو قاعدة مثلًا في مكان أشرب حاجة وهُم معايا، لأ إزاي بقى؟! تلاقي حد بفجأة آآ طرزان اللي جواه ابتدى يطلع وبيتسلق الكرسي هنا، لأ عايز يس يستكشف الdécor اللي موجود في المكان، فبالاقي نفْسِي عمالة أعتذر عن تصرفاتهم وبعد كده آخد بعضي وأمشي. حتى لمّا أقرر أعمل ده- مثلًا في البيت يعني اللي هو خلاص بلاها خروج خالص وخلينا قاعدين في البيت. أنا حتى ما باعرفش أستمتع مثلًا ب بفيلم مثلًا شغال أو حاجة، دايمًا بقى كل شوية يا ماما تع عايز آكل، ماما عايز أشرب، ماما مش عارف إيه، ماما تعالي دخليني الtoilettes فباحس إن الموضوع طَب إيه؟! طَب يعني هو أنا مش بشر، مش بني آدمة معاكم محتاجة تفصل 5 دقايق حتى على الأقل؟!
إمم. إمم، إمم، إمم. فاهمِك طبعًا، وقد إيه الموضوع ده يُعتبر يعني بيضايق جدًا، إن الواحد يكون قاعد مثلًا بيفصل كده أو إنه بيكون قاعد ب يعني بيحاول على قد ما يقدر يؤدي دوره أو يبقى قاعد كده م يعني عايز يفصل، بتشربي كوباية قهوة، بتتفرجي على حاجة بتحبيها، لكن طبعًا في وجود الأولاد وكده، الموضوع بيبقى صعب، آآ، يعني وقت الراحة بتاعِك ساعات مش بتلاقيه وأوقات كتيرة جدًا الموضوع بيبقى صعب عليكِ، بس عايزِك كده برضه تقولي لي، آآ، يعني أنتِ في العادي مثلًا الوقت اللي أنتِ بتقضيه، اللي أنتِ بتكوني عايزة تفصليه كده أو ترفهي عن نفْسِك بيبقى قد إيه؟ يعني مثلًا بيبقى ساعة في اليوم، ساعتين مثلًا، خروجة كل أسبوع والّا الموضوع بيبقى ليه ترتيب معيَّن معاكِ بالنسبة للوقت؟
بُصّ صدّقني مش فارقة أوي يعني، أنا أوقات بيبقى أقصى طموحي أصلًا في اليوم إن أنا أشرب مثلًا فنجال القهوة بتاعي سخن، من غير ما يبرد، يعني بس أبقى قاعدة كده يعني في لحظة صمت، لحظة هدوء من غير أي مشتتات، من غير حد ما بي بي بينط على الكنبة أو حد مشغّل حاجة أو صوت عالي أو زعيق أو صريخ أو "الحقيني يا ماما، شد شعري." عارف يعني مم صدّقني مش حاطة مش حاطة وقت معيّن، أنا بس محتاجة أفصل يعني، أنا صدّقني 5 دقايق ممكن يبقوا يعني حاجة كفيلة أوي بالنسبة لي إن أنا أشحن طاقتي، بس للأسف حتى ال5 دقايق دي باحس إنها يعني مش مكتوبة لي، كأنّي خلاص، انتهى كُلّ اهتماماتي و أول ما بقيت أم.
فاهمِك آه. إمم. فهمتِك طبعًا إن ال إن الواحدة تبقى أم، فيعني ويبقى عندها طفل و2 وأكتر أو أقل، بتبقى مسئولية كبيرة طبعًا، وبتبقى بيبقى الطفل د جواه طاقة كبيرة جدًا بيمنع الأهل من الترفيه، بيمنع الأهل إن هُم يستمتعوا بوقتهم، مش منْع قدّ ما هو هو وجود الأولاد يعني متعة وكل حاجة، آآ، لكن الترفيه برضو إن الواحد يفصل وكده، بتبقى دي حاجة مهمة جدًا. في بعض الأحيان برضو الأُسَر بتقدم الدعم لبعضها، فهل أنتِ في حد في حياتِك بيدعمِك في الجزئية دي، أو يعني شُفتِ أي حد بيدعمِك في الموضوع ده بنصيحة مثلًا أو برأي أو أي حاجة ت مثلًا ممكن تقدري تعمليها علشان تقدري مثلًا تسيطري على الولاد، وفي نَفس الوقت ترفهي عن نَفسِك بطريقة تناسبِك؟
بُص لأ، يعني الدّعم كُلّه اللي هو معلش فترة وهتعدّي، آآ ما هم دول أطفال، عايزاهم يبقوا علماء ذرّة يعني، هيقعدوا مربّعين أيديهم، الدّعم دايمًا بيرُوح اللي هو سيبيهم أطفال ويتصرّفوا على طبيعتهم، والبيت هو مكان راحتهم، بس ما هو البيت هو كمان راحتي أنا كمان، يعني أنا هاشوف راحتي إمتى؟ يعني أنا ما فيش أصلًا حتى خصوصية في ف في البيت، يعني أنا حتى لو قررت إن أنا أدخُل أوضتي واقفل على نفْسي الباب، بافضَل بقى نفضَل بقى بنخبّط على الباب، يا ماما عايزة مش عارف إيه، ماما ما شُفتيش مش عارف إيه، ف غصْبٍ عني، أنا صدقني أنا مش جاحدة النعمة اللي أنا فيها، فكرة إن ربنا كرَّمني وعندي 3 أولاد، وإن أنا يعني الحمد لله هُم مُعافين، وده معناه إن هُم آآ عايشين حياة صحية، وكُلّ الكلام الحلو اللي بيقولوه بتوع ال يعني <laughs> التربية الإيجابية والتنمية البشرية دي، بس في الأول وفي الآخر أنا واحدة عايزة أفصِل، عايزة أقعُد لحظة سكون، عايزة أختلي بأفكاري ولو 5 دقايق، عايزة أبُص لنفْسي في المراية من غير ما في حد يبتدي يزُقّني، وعايز يشوف هو شكلُه قدامُه عامل إزاي، أنا باحِسّ إن أنا أبسط حقوقي في الحياة، أنا مش واخداها، فاهم قصدي؟
إمم، إمم، فاهمِك. أيوه، أيوه، إمم. فاهمِك طبعًا، فاهمِك، ومقدّر قد إيه الموضوع ده مؤذي جدًا ويضايق جدًا، وقد إيه إن الواحد يعني يحاول يعني يفصل كده من أي حاجة حواليه، وبالأخصّ طبعًا لو حاجة يعني مو جو حاجة متعوِّد عليها على طول هُم ال هُم والَا الأولاد مثلًا أو الشُّغل أو أي حاجة تانية، لكن طبعًا الترفيه بيبقى صعب في وجود ما ج يعني الأولاد على طول، آآ طيب أنتِ جرّبتي إنكِ ت يعني تتعاملي معاهم أو تعلِّميهم حاجة مُعيّنة، في البيت مثلًا أثناء ال أثناء ال <tsk> أثناء مثلًا أثناء مث همَّ بيع أثناء وهمَّ موجودين في البيت مثلًا في نظام مُعيّن؟ يج وإحنا مثلًا قاعدين على التلفزيون عايزين هدوء، ع إحنا بنكون عايزين بنكون عايزين نفصِل كده ونهدى شوية، ما فكرتيش تتكلِّمي معاهم كده وتفهميهم الموضوع، والّا الموضوع يعني حاولتِ وما نجحش؟
امم. بُص هو أنا فعلًا حاولت، ال إن أنا أقول لهم حبايبي مثلًا خصوصًا لما بنبقى بنتفرج على فيلم، عايزة أقول لك إن مثلًا أوقات الفيلم بيبقى من اختيارهم أو المسلسل من اختيارهم، بس ده بقى ما من ما أعرفش، هل همَّ بيفقدوا تركيزهم في نُصّ الفيلم، والّا إيه؟ بنبتدي بقى بُص مش عارف إيه، ويبدأوا بقى فجأة تلاقي دي قررت تقوم من اللاشيء راحت ترسم في الأوضة بتاعتها، اللي هو إيه ده؟! يعني ما ما أنتِ يعني في فيلم بنتفرج عليه، التاني اتسحَّب، اتسحَّب لحد ما سحب التليفون كده وقعد يلعب عليه، فجأة كده، وفي الآخر ألاقي نفسي أنا اللي باتفرج على الفيلم الكارتون، فاللي هو صباح الفُل يعني يا ولاد، يعني ما أنتم اللي مختارين أصلًا الحاجة، آآ حاولت أقول لهم: "لأ، التلفزيون أنتم اللي مختارين فالتزموا." آآ، مَرّة ألِمّ الموبايلات، مَرّة مش عارف إيه، بس باحِسّ إن الموضوع ما بيزيدش أكتر يعني هُم ما بيعرفوش يقعدوا ساكتين حرفيًا أكتر من 10 دقايق، ونبتدي بقى بُصي عمل إيه، بُصي عمل إيه، جري شوية، وط وَطّي الصوت، غير بقى الأزمة بقى، اللي هو إيه، "أنا هاروح أشرب من المطبخ." "طب حبيبي، ما المَيّة أهي." "لأ، أنا هاشرب من المطبخ، وقفي الفيلم لحد ما أروح وآجي." وكُلّ وبعدين بقى إيه، تلاقيهم آآ حاجة سبحة واتفرطت حرفيًا، كُلّ واحد بقى اللي بعديه "أنا كمان هاروح أشرب، وقفي شو" فاللي هو في إيه يا جماعة، في إيه؟ ف حاسة إن أنا باكلِّم نفسي يعني مش عارفة، هل سنهم هو السبب والّا إيه، مش عارفة.
أيوه، فاهمِك. فاهمِك آه. أيوه فاهمِك، فاهمِك. فاهمِك، الموضوع مُرهق فعلًا. إمم، طبعًا فاهمِك ومقدر قدّ إيه الموضوع مُرهق بالنسبة لِك، ومقدر قدّ إيه الموضوع صعب. آآ، لكن هُم الأولاد بيبقوا بطبيعتهم كده في الفترة دي بيكون صعب التعامل معاهم، وصعب إن إحنا في و في السن ده إن هُم يقد يقدروا يقدّروا قيمة الترفيه المنزلي أو إن أنتِ عايزة تعملي كده يعني activity في البيت تساعد إن ال إن الجو يبقى هادي شوية. آآ، بس خلّيني أقول لِك على شوية حاجات كده تحاولي تعمليها إن شاء الله يعني يفرق الموضوع. آآ، من مهم جدًا على قدّ ما تقدري إن تلاقي حد داعم معاكِ، يعني مثلًا آآ، لو في والدِك، والدتِك مثلًا أو حماتِك هُم ممكن يكون عندهم خبرة في الموضوع ده أكتر، إن إن هُم إزاي بنتعامل مع الأطفال، وكمان لو في وقت من الأوقات مثلًا ممكن آآ، توديهم kids area آآ، وفي نَفس الوقت أنتِ تفصلي م مع نَفسِك شوية، بس الkids area دي مثلًا يبقى فيها إيه، يبقى فيها مثلًا b babysitter أو أي ح أو حد طبعًا مسؤول جدًا وهياخد باله من الأولاد. أو مثلًا ممكن علشان تفصلي أنتِ لوحدِك شوية بعيدًا عن إن هُم موجودين، آآ، ممكن توديهم مثلًا لح لح يعني لجدتهم هنا أو جدتهم هنا، بحيث إن هُم يقعدوا معاهم، وفي نَفس الوقت يعني ي يقعدوا مع حد غيرِك، في ن يخرجوا من البيت يعملوا أن أنشطة تانية، الموضوع ده ممكن يفرق معاكِ، أنتِ أول حاجة طبعًا هتلاقي نَفسِك بتعرفي تقعدي لوحدِك، هتعرفي تلاقي نَفسِك بتشربي هتعرفي تشربي كوباية القهوة وهي سخنة عادي جدًا من غير ما تبرد. آآ، هتلاقي نَفس لوقتِك ول ولبيتِك يعني ما يعني حتى لو مَرّة في الأسبوع، ما جربتيش تعملي الموضوع ده بحيث إنِك تنظمي كده الموضوع إنِك تفصلي شوية، عشان تقدري يعني على الأقل يوحشوكِ اليوم ده، فترجعي إنِك تتعاملي معاهم اليوم اللي بعده ب بأنشطة تانية، أو على الأقل بروقان دماغ كده تقدري آآ، تستحملي أي حاجة بيعملوها، وفي نَفس الوقت تعالجي أي مشكلة عندهم؟
فاهماك. بُصّ مش هاكدب عليك، أوقات بافكر فعلًا في الحل ده، بس باحس إن ممكن أتفهم غلط بقى إن أنا أو إن مثلًا اللي حواليّا هينتقدني، أنتِ إزاي أم تبقي بعيدة تسمحي لولادِك إن هُم يباتوا برّا البيت حتى لو عند جدتهم أو يعني آآ، أو حتى حماتي، بس باحس دايمًا إن ال إن هيبقى في عارف آمم، يعني كلام، يعني إذا كان أنا دلوقتي لمّا باشتكي من وجودهم بيفضلوا يقولوا لي آآ، دول ولاد وبيلعبوا ومش عارف إيه، لمّا اقرر بقى يعني بما إن أنا عندي كمان سابقة أعمال بالنسبة لهم إن أنا دايمًا باشتكي من وجود الولاد وزنّهم، ممكن يفتكروا الفكرة غلط، إن أنا بقى عايزة أتخلص منهم، مش عايزاهم في البيت، فباخاف فعلًا من رد فعل الناس اللي حواليّا، عشان كده ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده، ومش عارفة إزاي ممكن أعملها دي يعني.
فا فاهمِك أيوه. هاقول لِك، كده كده أنتِ ب بسبب إن سب في سب في سوابق شكوى أنتِ مقلّقة من الموضوع، لكن س الجد والجدة عمومًا بيحبوا أوي، أوي، إن هُم يقعدوا مع أحفادهم بطريقة مش طبيعية، على عكس يعني الأب والأم ك يعني كمان، هُم الجد والجدة ممكن يستحملوا الأحفاد أكتر ما الأب والأم ممكن يستحملوا أبنائهم يعني، فعشان كده آآ، يعني أنتِ حتى لو عندِك سابقة في الموضوع وحاسة إن هُم ممكن يقولوا كده، م ما تقلقيش من الموضوع ده، هُم ممكن ما يقولوش كده ولا حاجة، هُم لو مثلًا نُص يوم، مش لازم مش هاقول لِك إن هُم يباتوا عندهم، حتى لو مثلًا نُص يوم مثلًا من الع من الضهر مثلًا لحد العشا، أنتِ في الوقت ده تكوني فاصلة أو بتعملي أي حاجة، أو مثلًا من العصر لحد الساعة 10:00 م تخرجي تتفسحي مع صاحباتِك، تعملي أي حاجة تانية تخلّيكِ كده تفصلي، وفي نَفس الوقت ترك يعني يبقى عندِك كده جزء من الترفيه اللي أنت عايزة آآ، تعمليه في يومِك. آآ، زي ما قُلت لك، الجد والجدة بيبقوا من الناس اللي بيحبوا جدًا أحفادهم، على عكس ما أنتِ متوقعة، ممكن لمّا تجربي تعملي الموضوع ده ينفع يعني، وما يكونش بالصورة اللي أنتِ متخيلاها خالص.
فاهماك. عندك حق يعني هاحاول أكيد مش هاخسر حاجة، بصراحة لما اتكلمت معاك النهاردة حاسة إن أنا كده بقيت أهدا يعني واديتني كده حل هاحاول فعلًا أطبّقه ولو ضبط هارجع تاني، بجد شكرًا ليك.
عفوًا طبعًا مُرحّب بيكِ في أي وقت ولو احتجتي أي ت أي حاجة تانية هتلاقيني موجود، شكرًا جدًا لكلامِك.